Bisa. Mmm, <smacks lips> tapi memang gini, bukan menilai, tapi lebih ke kayak kita ngelihat faktanya dari riset yang kita lakuin tadi, loh, yang aku cerita, itu mungkin ada beberapa tools yang bisa kita pakai buat riset kecil-kecilan, orang-orang di internet jaman sekarang, tuh, lagi pada suka apa, sih, kayak gitu-gitu, kadang, kan. Nah, mungkin ada ada waktu di mana algoritma itu mem mempengaruhi selera tontonan kita, ya. Mungkin, ketika Liga Arab lagi, eee, terjadi, gitu, kan, nah, itu muncul itu muncul di algoritma kita, gitu, kan. Tiba-tiba ada sepak bola, kayak gitu, kayak yang tadi aku lihat itu, ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Tapi, nih, balik lagi. Balik lagi ke kitanya. Kalau emang kitanya tetap, eee, terjebak di Liga Arab, ya udah, itu berarti, kita yang memutuskan untuk algoritma itu datang lagi gitu loh.
Mmm. Iya. Mmm. Iya. Mmm, mhm. Iya. Heeh, iya, Liga Arab. Hmm, Iya. Heeh. Heeh. Mmm. Heeh. Iya. <chuckles> Heeh, benar benar. Iya iya iya.
Nah, betul. Tapi, kalau misalnya kita mencet enggak tertarik, gitu. Ya udah, nggak bakalan nggak bakal ada lagi, gitu. Konten Liga Arab, tuh, nggak bakal ada lagi.
Mmm. Mmm, iya iya. Ini ngomong-ngomong Liga Arab, nih, ya. Eee, menurut kamu, nih. Itu, kan, kayak jauh banget, gitu. Selain itu ada nggak, sih, selain itu?
<chuckles> Apa? Mmm. Selain itu, ya?
Maksudnya, selain sepak bola, gitu, yang kamu sukain yang emang jauh banget dengan selera kamu, gitu.
Mmm, ligamen? <chuckles> Nggak tau. Apa yang aku suka. Mungkin lebih kayak ini, ya. Yang aku suka mungkin emang konten-konten, ya tadi, yang bahasa asing, sih, yang aku lebih suka, gitu, ya. Heeh. Liga Arab juga, sih, bisa aja. Kan, mungkin, dari pemainnya yang ngomongnya, eee, bahasa Arab, nah, itu juga bisa, kan, bikin aku tertarik untuk e belajar bahasa Arab, gitu ya. Heeh, dari situ apa, ya, nggak cuma buat hiburan, gitu loh, kita nonton sesuatu. Tapi juga bisa bikin belajar, gitu, kita belajar. Nah, itu sih, kalau misalnya ditanya, "Gimana pengaruhnya algoritma?" Nah, itu. Kalau dari aku pengaruhnya positif. Gitu.
Mhm. Iya, mmm, mmm. Iya iya. Mmm. Iya iya iya. Heeh. Iya. Mmm. Iya. Mmm. Iya iya, gitu, mmm. Iya, kalau dulu, ya, kayak Despacito, gitu, ya, bahasanya, mungkin. Kayak jadi belajar bahasa Spanyol, gitu, kan, mhm. Nih, ini
Mmm. <chuckles> Benar. Mhm. <clears throat>

Mmm, mungkin ini ya, tadi aku sempet singgung juga mengenai kontenku itu kebanyakan di berandaku itu konten berbahasa luar gitu kan. Awalnya aku cuma konten-konten bahasa Inggris tapi gara-gara aku, pernah, eee, nge-like 1 konten orang dari Spanyol gitu kan, dia ngejelasin
Mhm. Mhm. Mhm.
cara dia belajar bahasa asing nah, setelah aku nge-like dia, terus jadinya tuh besok-besoknya muncul nih, konten-konten bahasa Spanyol. Nah dari situ terus aku kayak ngelihatnya, kok lucu ya, eee, apa cara ngomongnya tuh kayak unik gitu loh jadi aku kayak pengen belajar nah heeh, selain itu juga, aku sebelum-sebelumnya juga ini suka nge-like apa postingan sepak bola, jadi
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ya ya ya ya, heeh, menarik sih itu. Heeh. Mhm, oh ini berarti, itu menarik tuh karena, kamu sebelumnya malahan nggak suka bola, ya?
<chuckles> Apa. Eee, lebih ke kayak ini sih tiba-tiba gara-gara musim gitu ya musim lagi musim main, <chuckles> musim pertandingan sepak bola gitu kan? Heeh, itu muncul nih tiba-tiba nih, tiba-tiba muncul emang aku awalnya nggak cari gitu kan nah, pas tiba-tiba muncul, terus ketemulah, eee, pemain sepak bola Hector gitu kan terus aku nge-like kan, mhm, terus muncul tuh. Hector <chuckles> dari ini, <swallows> Barca. Nah terus kan ini, dia apa, muncul terus konten dia ngomong bahasa Spanyol kan.
Main bola gitu? Iya iya iya, mhm. Mhm. Mhm. Mhm, Hector. Iya pemain mana tuh Hector itu? Iya. Oke bener bener. Iya iya iya.
Nah dari situ aku kayak, "Ih, cara ngomongnya ini ya kayak." Terdengar apa ya, "indah" gitu loh, jadi kayak suka cara ngomongnya terus, sekarang kayak pengen, jadi belajar bahasa itu gitu.
Mhm. Iya.